Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как вы думаете, почему люди так интересуются космосом и исследованием планет?
М. Да, вопрос это, конечно, большой и обширный, как сам космос, <chuckles> э, я сама, <chuckles> наверное, так очень по-любительски, как-то так очень местечково, эм, интересуюсь этой темой. Ну, что ж, интересуюсь время от времени там просматриваю, какие мне попадаются, э э, видео на "Ютубе", там о последних каких-то открытиях в космосе, какие-то новые планеты, новые сигналы, что-то такого пом и, э, меня само это очень как-то так завораживает, восхищает. А что конкретно восхищает, то, э, чт мне кажется, это как раз вот этот элемент, во-первых, элемент, э, бесконечности, безграничности, потом элемент непознаваемости, то есть космос, м, ну в нашей жизни это совершенно точно, мы никогда не у не получим ответа на все вопросы, которые сейчас мы имеем вот в этой тематике, э, то есть какая-то такая неразрешимая загадка. И, наверно, и 3 ещё аспект это вот, э, что-то совершенно такое
<laughs> Да. Мгм. Мгм. Ага. М. Мгм. Ага. Хм. Ага. Мгм. Ага. Мгм. Да уж. Мгм. Да.
какой-то вот этот, э, инородная природа вообще всего, что <chuckles> не находится на поверхности нашей планеты. Ну, что логично, естественно. То есть это что-то совершенно, какие-то другие совершенно временные порядки, какие-то другие совершенно порядки расстояний, э, что там до какой-то планеты нужно несколько световых лет, чтобы до до или миллионов миллиардов лет, чтобы дотуда добраться. Ну, это вообще даже что-то не воображаемое. <chuckles> А вот, а как у вас это, какие чувства, какие у вас чувства это вас, э
М. Ага. Да, да. Точно. Мгм. <chuckles> Да-да. <chuckles> Да-да. Ну, м, да, это очень многое из того, что вы перечислили. То есть, это да, это бесконечность, это то, что столько всего неизвестного, и очень непохожего на то, что мы имеем на Земле. Вот. Но вдобавок, а, я я тут недавно прочитала, что Солнце сейчас находит Солнце через пять миллиардов лет оно, а, завершит свой ну, оно это звезда, и у него там есть разные циклы, и оно перес перестанет излучать, э, вот тепло. И звёзды, когда они перестают, э, ну с п с течением времени, они увеличиваются ещё в размере. То есть они теряют тепло, и увеличиваются в размере. И через 5 000 000 000 лет Солнце увеличится, оно погаснет, но оно вс и и там 2 варианта для Земли получается. 1, это что оно увеличится и поглотит, а, все ближайшие планеты, и Землю в том числе...
в будоражит. Да. Мгм. Мгм. Затухнет? Ага. Мгм. Так. Мгм. Ага. Так. Сожжет как бы. Ага.
а, ну и 2 да со сожжет. А 2 вариант ну, не поглотит, но всё равно сожжет, потому что оно слишком И жизнь уйдет сначала там в 1 слои земли, там последние бактерии будут прятаться в земле, но все-таки, короче, так жизнь на земле закончится. Вот. Но вот к тому, почему люди интересуются космосом, что к тому времени, нь ну, неплохо было бы, наверное, как-то уже и на другие планеты переехать. <laughs> пять миллиардов, да. Да. Но это но это на самом деле середина. То есть, э, солнцу сейчас примерно 5 000 000 000 лет, и осталось 5 000 000 000. То есть оно как бы посерединке сейчас.
Мгм. Так. Да. Мгм. Да, надо думать. Время совсем немного, всего лишь каких-то пять миллиардов, э, осталось совсем чуть-чуть. Ну да. А. Да, надо задумываться действительно серьёзно об изучении других планет. Но я так понимаю, какие-то поползновения в этом направлении предпринимаются учёными? Как-то так постоянно что-то слышишь, ты к как-то там о Марсе там даже
<laughs> Ну нос да. Мгм, ну вот Илон Маск, вон, летит на Марс уже давно.
Да, да, ну вот посмотрим, как будут продвигаться, э
Мгм. Но вы бы хотели на другой планете жить?
<exhales> Ой, я бы не хотела быть, эм, первопроходцем в этом, <chuckles> в в этой области. Да, там билет на Марс, э, в один конец я бы всё-таки не не взяла, э, потому что сейчас, я так понимаю, вм опрос стоит именно так. То есть, об об обратно, э, с Марса, я так понимаю, не, а, м, полноценно не не долететь. Да. А так, если так, гипотетически, в отдалённом будущем, ну, почему бы и нет, если это будет хоть как-то напоминать Землю. Всё-таки мне <chuckles> мне важен свежий воздух, деревья, вот всё то, к че к чему мы так привыкли, что мы тут на нашей планете, в как, э, само собой разумеющееся, м, принимаем. Всего этого как-то, к когда думаешь о вот таких других совершенно, э, средах, э этого как-то начинает не хватать.
М, ну, это я понимаю. <chuckles> Мгм. Надо. М м, не возвращаться. Ага, окей. Мгм. Мгм. Да. Да. Мгм. Да, согласна. Мгм. <chuckles> Правда, вот мы щас с вами поговорили, я тоже подумала, что я очень люблю землю, вот просто даже босиком по земле прогуляться. Мы очень всё-таки к Земле привязаны, как мы же земляне всё-таки. <laughs>
Да. Да? Да, абсолютно. Да, мы тут э ну всё, э, э, разные, конечно, есть теории, но мы-то всё-таки возникли. <chuckles> Мы тут развились, эво эволюционировали, поэтому, м-да, мы связаны с этой планетой точно.
Ага. М. Ну да. Мгм, нэ да Да, это не то, что в другую страну переехать. Это прям конкретно, далековато.
Да. Да. Вот вы сказали про, упомянули про. М, эм, как раз исследование, что касается переселения там на Марс, э, развития, э, вот этих вот, э, технологий, да. А есть ещё какие-то факты или косми из космических исследований, которые вас как-то так особенно, э, вдохновляют, будоражат, что вам запомнилось в последнее время?
Мгм. Мгм. М. Ну вот, э, но это больше не про космические исследования, и это тоже не не из последних. Но что меня очень вдохновило, что относи есть такое понятие, как относительность одновременности, что в каких э, что смотря откуда ты смотришь на точку, то есть если мы, допустим, будем смотреть с Земли на какие-то 2 события, и они для нас будут происходить одновременно. Но если мы будем смотреть 1 человек с Земли, а другой, например, далеко далеко далеко, <chuckles> то для этих 2 наблюдателей это событие не будет происходить одновременно.
Да. М. Так. С земли, да? Так. Так. А. Ну, то есть мы говорим о понятии в ко в космосе в разных двух точках в космосе, да, если находятся наблюдатели? С
Э, да ну это явление, т это по-моему, теория относительности, потому что если слишком далеко, если слишком большое расстояние, там идёт искажение времени. А вот. И вот да, и вот такие штуки меня очень, м, как бы, я подзависаю. <chuckles>
Мгм. Ну боже мой. Да. Да. Да-да-да. Вот я тоже хотела сказать, я только так выпадаю в транс такой, и, а, а, прямо <chuckles> отвисает челюсть <chuckles> нижняя, когда начинаешь так ас усиленно об этом думать, интересно. А вот меня Да, слушаю.
Мгм. <chuckles> Да. Да, потому что м да-да. Не, ну расскажите, как что у вас.
А я вспомнила, что, э, что меня поразило недавно, что я недавно, м, наверное, по-моему это было какое-то видео на "Ютубе", которое я посмотрела, буквально, м, может быть год назад, или несколько месяцев назад, но что возвращаясь к этой теме, переселения на другие планеты, эм, учёные, по-моему, нашли какую-то одну планету. Уже не помню, конечно, как она называется. Там было такое эм это было название, и несколько <chuckles> несколько цифр, и условных таких аббревиатур, по-моему. Так вот эта планета наиболее схожа с Землёй по по какому то, пм по-моему даже по наличию воды, по атмосфере. То есть, м, я да
Мгм. Мгм. Мгм. Ага. Да, это это, ну, что за планета, бальш я не слышала такое.
Да, но она н проблема состоит в том, что, во-первых, она находится очень, очень далеко, то есть там опять какие-то миллионы световых лет. Вот это вот этим всё осложняется, в основном. Ну и да, остаётся учёным пока только наблюдать за ней в отдалении. Но то, что вот я видела там, эм, по симуляции, действительно, очень схоже с Землёй. То есть там какие-то холмы, чуть ли там уже не зелень. Я не знаю, насколько это всё соответствует реальности, конечно, но вот это вот, э, вот это вот открытие меня поразило. Да.
Мгм. Ага. Мгм. М. Ну это было бы классно, конечно. Да, может быть, там тоже есть какие-то какая-то жизнь, похожая на людей.
Да, ох, интерес. С да. Э, м м, да, да. Вы знаете, я верю, да. Я мь верю в м будь то инопланетяне, м, будь то ещё какая то другая сущность, не знаю, инопланетная, инородная, но я верю что я не верю, что мы н что мы можем быть единственными. А, единственной формой жизни.
Вы вообще верите, что есть где-то такая жизнь? Ну вообще какая-то жизнь, необязательно похожа на людей. Мгм. Мгм. Да, я тоже шт считаю, что так как вселенная бесконечна, но нам не м вообще, что такое бесконечность- и это очень такой вопрос непонятный. <chuckles> Вот, то есть, если это бесконечность, то, в принципе, все возможные вещи могут там с происходить. Может, это бесконечно, как бы, её чем-то надо заполнить. Это всё воз все возможные варианты и все возможные сущности там могут существовать. Вот. Меня на самом деле даже удивляет, что до сих пор ещё никто не объявился <chuckles> с космоса.
Да. Да, ой. Да. Да. Да. Да. М. Да, в этом же и есть, э, парадокс, э, как же он называется? Парадокс. Ой, забыла, как называется, но кс а, в по-английски называется Fermi, м, Paradox- па Парадокс Ферми, да, вот этого, да, э, ученого-физика. И, э, суть в том, что, э, поскольку, как в ну вот как вы и сказали, что космос бесконечен, вселенная бесконечна, эм, не может быть, э, верен тот факт, что мы единственные в этой в этой вселенной, в этом космосе. И в то же время парадокс в чём: что у нас до сих пор нет никаких доказательств другой инопланетной жизни.
Ага. Так так серм фим ага наш Ага. Мгм. Ага. Ага, окей. Инте ага.
Ну то есть это как бы не может быть, и в то же время оно есть, и в этом и состоит, э, пара парадокс.
Ага, окей, интересно, что вы напомнили. Я на самом деле учила физику к это в университете. И может быть, я де я помню, что р что-то я такое изучала. Наверное, вот как раз эта идея, она оттуда и проистекает. А я-то думала, я сама придумала. <laughs>
Вот. А. Здорово. Э, да. Да-да-да. А, ну то есть вы не понаслышке, э, знакомы. <chuckles> С с этим миром, <chuckles> э, космических исследований? А у вас было были какие-то дисциплины смежные с этим, с этой темой?
<chuckles> Не нь Э М, ну, на самом деле я просто увлеклась астрономией. Но это было уже давно. Я за университет закончила уже лет 10 назад. То есть, и потом я никак-никак, э, с этим вообще н не стал Н ну, ну то есть, я иногда в "Ютубе" смотрю какие-нибудь видео. Так, вспоминаю, но так, чтобы, э, конкретно нет. Вот. А вы как-то
Ага. Мгм. Мгм. Да. Ага. А как-то себя э, э, ой, хотела спросить, вы как-то себя вообще не видите, э, в этой в этой, э, сфере, или в этой теме? Или вы вы просто эту тему для себя сейчас как-то так, исследуете?
Ага а вы как вынь мгм. Мгм. М. Ну, мне как бы просто интересно. Я всегда с детства я помню. Меня космос очень поражал. То есть мне как с детства, я ещё маленькая была, я узнала, что мы живём на шаре, а там ещё много всего вокруг нас и другие шары.
Мгм. Да. И другие шары, да?
<chuckles> И я как ребёнок, меня это настолько поразило, я помню. В нашем детском саду висела такая карта планет, этой солнечной системы. Я просто часами на неё смотрела и думала, как так-то получается? <chuckles>
Да. Ага. Ага. Да. Да. Вы уже знали тогда, где вы находитесь на этой карте?
Вот. <chuckles> Да, да. Ну мне это казалось всё очень странным, вот. Ну, мне и до сих пор так кажется, если честно. <chuckles>
Мгм. Да. С <chuckles> Ну да.
Да, а у вас как разви развился интерес, э, к космосу?
Ну я тоже помню с детства меня эта тема, конечно, завораживала. Дома ещё была такая большая, м, книга, она так и называлась, ну так называлась, она называлась "Космонавтика". И, э, и я прямо как-то так и зачитывалась. Конечно, мало что я там поми понимала в своем разним раннем возрасте, но, э, м, вот я помню эту книжку, была для меня таким первым впечатлением, эм, о космосе, вообще о его безграничности, и о том, что это вн что это что-то такое, что, наверное, я никогда не смогу полностью понять. Это да.
Мгм. Ага. Мгм. Мгм. Ага. М Мгм. Ну, а вы потом учились как-то в этом направлении или
Нет, я, э, вообще не технарь, я по по образованию гуманитарий. Вот поэтому м мой интерес это такой любительский, какой-то такой дилетантский и н а, далек.
М Мгм. М Мгм. Да, ну, одно другому не мешает, да? <laughs> Нет, ну это мне очень прикольно, что вы вспомнили про Парадокс Ферми. Я щас, уэ, почитаю про него. <chuckles> Я, наверное, я про него реально уже лет 10 не вспоминала, вот. <laughs>
Да-да-да. Да. Ну, здорово. <chuckles> Ну, действительно, парадокс парадокса- это точно. <chuckles> Вот где они, казалось бы, <gasps> инопланетяне?
Да. Да, э, да. Ну, может быть, у них действительно, во-первых, не факт, что они не среди нас, э, и может быть, у них действительно какие-то другие энергетические формы, а, которые мы просто, н ну, не замечаем. То есть не факт же, что они как люди выглядят. Э. Но почему они не попытались с нами пообщаться как-то, м
Мгм. Да. Да. Да, то есть, и потом Да, да, да. А. Я тоже вспоминаю всякие, м, разные теории, и мнения вообще насчет этого вопроса. По, м, э, хотим ли мы вообще связи с с с, э, какой-то другой жизнью, формой жизни, да? И не опасно ли это вообще, не риск ли это, заявлять как-то о себе, о нас как о человечестве? Да, тоже всё это большой такой вопрос.
М Мгм. Мгм. Мгм. М-да. Мгм, да. Да. Ну да, но тоже вот интересно, я вспомнила, что есть какие-то з зонды, отправляют в космос, и там эти золотые диски туда записывают, э, а, музыку Баха, музыку Бетховена, что е если, ну другие цивилизации могут это как-то извлечь и послушать, и как будто бы мы найдём, попытаемся найти общий язык.
Мгм. Ага. Да. Вот. Да. Да. Да-да-да, вот, а, это именно то, что имела ввиду. <gasps> Ой, ну посмотрим, конечно, я надеюсь или или не знаю, не надеюсь, <chuckles> я не знаю, надеюсь ли я, хочу или не хочу это в своей жизни как-то узнать об этом.
Мгм. <chuckles> <laughs> Н-да, да, щас в этом поколении и так достаточно кризисов. Но мне кажется, если прилетят ещё инопланетяне, никто уже не у не удивится особо. <laughs> Да!
Да уж. И никто не заметит, да. <chuckles> Если они впечатлятся, Бахом и нашей классической музыкой, посмотрим. Да-да-да. Но в любом случае, я надеюсь, что эта тема будет дальше развиваться, и, э, финансирование на эту на эти исследования также будут выделяться, также активно.
Да, да. <laughs> Окей, ну ладно, присоединяйтесь. <chuckles> Да. Мгм. Да с да я тоже неде ага ну спасиюо вам, было интересно с вами обсудить.
С спасибо вам, тоже интересно было мне. Ага, и во
Ага. Хорошего вечера.